うん、なんか分かる気がします。私は3時ぐらい、うん、とか、ま、人によるんでしょうね。うん。うん-うん。うん。一般的な気がしますね。なんかよく聞く話ですとそんなぐらいですけど。でも、まあ、個人差がね、絶対あると思うので、うん、あとはお風呂とかシャワーとかどうですか？うん、なんか、ねえ、お風呂入るとよく眠れるとか、うん。
人によるんですね。うんうん。 うん、あ、3時か、やっぱりそれが一般的なんですね。 うん。 うんうん。 うーん。 うん。 ああ。 そうなんですよ。あの、眠る1時間前ぐらいに、その、こう、シャワーだけでシャワーの時はもう、いつでもいいやってしてるんですけど。
はい。
で、この睡眠の1時間前に、なんだろう、湯船にこう浸かる。いちじかんまえまでにか、浸かるようにしようって決めてますね。うん-うん-うん。なんかこれもうん。
うん、うん。うん-うん。 うん。 ええ。それはなんでいちじかんまえなんですか？うーん。
なんだろう、入眠、こう、眠りに入りやすくなるって聞いたので。うん。
うんうんうん、ちょっと出て何でしたっけ、出て
はい。 ちょっと下がって、体温-体温が下がる、うん-うん。
体温がね、うん、うん。その時がすごい寝やすいって聞きますよね。うん。うん。うーん。
うんうんうん。そうなんですよ、それで、そういう風にちょっとやってますかね。でも、うん。そうですね、いろいろちょっと時間とか、やっぱ、実験がすごくちょっと好きなので、自分でこう、た-試すっていうのが。好きでうん。
うーん。 はいはいはい。 おもし他に何か実験されたことありますか？時間帯とか照明とか。
あ、そうなんです。照明も、やっぱちょっとひ光に弱い人間なので。
うん。 はい。
明るくつけてると、やっぱ目が痛くなっちゃって
うん、うん。 うーん。
寝れ、 うん。入眠ちょっと睡眠の質、こう、入眠か、は睡眠に入るのが遅くなりましたね、その、明かりを結構明るくして寝ると。
うーん。 うん。
うん、なので、うん。あの、間接照明っていうのも、何であるのかって思ったら、やっぱり、こうね、寝に入るのに、ちょうどいいんだなって思いましたね。
そうですね。 ああ、はい。なんか、やっぱり暗く、だんだん暗くしていった方がね、見やすいっていうようなこともね、なんか、テレビでやってたりしますよね。うーん。
うん-うん。 はい。 そうなんですよ。やっぱりこれも本当だと思いました。<chuckles>
<laughs> じゃあ、こう、意識して暗くしていったりとかされてます？まあ、煌々とはつけないようにっていう感じですか？夜になったら。
うん。 うん。 そうなんですよ。夜はちょっと、うん。 オレンジ色っぽい光に変えたりとかしてます。

はい。
で、だいたい2、30分はこう太陽の光を浴びるというルーティンをしています。
うーん。なんかそうですね、効果があるなって思われる、方法とかありますか？やっぱりカフェインを控えるのが特に質ど上がってるなって感じすか？うーん。
うん。 ふん、うん。 うん。 そうですね。 なので、その実験をしたことがあるんですよ。 その、ほんとにその、<giggles> なんかこう、ま、3時以降は取らない方がいいとか、ね、こう6ま、私的には6時以降にこう決めたんですけど
はい、どんな実験でしょう。<laughs> うん。<laughs> はい。
なので、でもでもこれって効果あるのかなって、私も出来るならもう、寝る寸前までコーヒー飲んでいたいんですけど。
へえ、うんうんうん。うんうんうん。ん、はい。
ま、カフェインって言いますか、緑茶とかも大好きなので紅茶とかもね、やっぱ飲みたいなと思うんですけど、その睡眠の質ってね、年を取ってくると大事なので。
うんうん。 うん、ん。
ね、なので、うん、うそ、それでま、まず実験をしようと思いまして
そうですね。うんうんうん。 はい、どうでした？うんうん。
で、してみた実験なんですけど、その寝る寸前までコーヒーをがぶ飲みしたことがあったんですよ。
<laughs>
はい。<giggles> ほんとにそのカフェインっていうのがこう、睡眠の質に影響してるのかっていうことを、なんか自分で試してみたくなっちゃって、やったんです。
うん、うーん。うんうんうん。 お試してみようと思って、はいはい。はい。どうでした？すごい面白い。
はい、やっぱり寝れなかったんです。<laughs>
<laughs> <laughs>
ほんとに、あの
ああ、やっぱりカフェインのこう、目がギンギンにさえる感じですか？
ほんとだ、うん。 ほんとにそうだったんですよ。
<laughs>
だいたいいつもじゅうにじぐらいには寝てるんですけど。あの4時まで眠れなくて。うん、ほんと、なんか悲しかったです。うん。<giggles> うんうん。
うんうん。 あらららら。 <chuckles> じゃやっぱり、4時間、寝る前に、最低4時間は開けとや方が、あの、お体には良いって感じですね、きっとね。
うん。 うん、ほんとですね、ほんとだ。 <laughs> 体感しましたね、うん。<chuckles>
でも個人差がね、きっとね、あると思うので、あたし、あまりコーヒーは得意な好きなんですけど、得意じゃないので、飲めたら糖質睡眠の質を上げるには、多分6時まで飲んでたら多分駄目だと思うんですけど。うーん。
うんうんうん。 ああ。うん。 はい。 そうですよね。もうあの、親戚とかはもう12時以降は飲まないようにしてるって言ってたので、ご午後からはうん。そうです、午後に入ると、もう「あ、コーヒーとかもう紅茶とか飲まないようにしてるんだ」って言って「それじゃないと眠れない」って言ってたので。
うーん。 ああ、 お昼のね。

うーんとそうですね。あの日中にすごくコーヒーをちょっとな何杯か飲んじゃうので。
はい。はい。
なので、あの、ろくじ以降には飲まないように。カフェイン、そうですね、かコーヒーだけじゃなくて、カフェインをろくじ以降は摂らないようにって気をつけてますね。
ああ。 うーん、うーん。 あ、遅いですね。6時ですか、さんじとかじゃなくて。<laughs>
なるほど。あ、そうなんですか、3時がちょっと基本だったんですかね。
なんかよく聞くのは3時でね、あちこちで聞くんですけど、で、うん、あじゃ結構コーヒーお好きなんですね、きっとね。うーん。
うんうん。 うん。 あらら、うん。 そうなんですよ、3 だったらなかなかもっと飲みたいってなっちゃうので
うんうん。うーん。なるほど。他にも何かありますか？こう特に気にかけてらっしゃることとか。
じちゃ難しいな。うん。 そうですね、寝る前にスマホのこの明かりを浴びたいとかですかね。
はい、うん。は。
あとその、うん、でもそのスマートフォンを触る時があるんですよ。
そうですね。うん。 はい。わかります。
なので、触りたくなくてもちょっと仕事とかでちょっと返事を返さないといけない時とかあるので、その時にまあ、パソコンの画面とか、このスマートフォンの画面とかみ見ないといけない時があるので
うーん、う。 はい。 うん。 はい。
なので、ちょっと色味を、何でしょうね、オレンジっぽくしたりしてますね。
オレンジっぽく、ええ、そうなんですか。それって。
はい。なんか白い光みたいなのが、もともと普通にはなってると思うんですけど、なんか設定で変えれるのがこうあるので、うん、夜になる夜の遅い時間になるとそういう風になるように時間を設定してますね。うんうん。
うん。 うんうんうん。 うんうん、うんうんうん。 ああ、自動的に。うんうんうんうん、なんかブルーライトをよき、ね、なんかするものとか、う見かけたりしますよね。
うん。 そうですそうです。 ブルーライトちょっとあの、目にも良くないなって思ってるので。ちょっと実感もするので、目がちょっとパソコンの画面とか、スマホのね、画面ってちょっと光がちょっと強いので。
うん。 はい。 はい。そうですよね。うんうんうん。うんうんうん。
その光をちょっと弱めに、うん、するようにして。睡眠の質が上がればいいなと。試行錯誤でちょっと試しているところですね。うん。
うんうんうん。 なるほど。光といえば朝太陽を見るとか、そういうこととかされたりしてますか？朝とか
うんうん。 あ、そうですね、なので、うん。
から日中外に出るとか、うんうん。
朝はその太陽の光をこうまず起きたら、こう、これね、カーテンですかカーテンを開けて。光を取り入れて
うん。 はい。 うんうんうん。
で。 まずそれから始まって、で、朝ごはんを食べて外にとりあえず出るんですけど。

うん。食べ物。
ええ、そうですね、8ん、しちじ、うーん、8時、できれば7時以降は食べないようにしてるんですけど、ま、8時までみたいに決めてますね。
うん。 はい。 うんうんうん、はちじまでね、うんうん、寝る何時間前までがいいとかありますよね。うーん。うーん、なんか胃が消化胃腸の消化の働きが
はい、うん。 はい。 そうしてますね。うんうん。 うん。
なんか眠りを妨げちゃうみたいな話も聞いたりするので、うーん。うーん。
かそうなんです。 ですです、体のね、中も寝れないみたいなことを聞いたので、で、そういうこともそうですね、試しましたね。
うーん。 逆になんか寝る前に取られる食事で、あの、ありますか？取られるものとか、こう眠りやすくなるためにみたいな。蜂蜜とかね、飲むうん、ぎゅう
うん。 うん。 うん。 は、え、そうだ、蜂蜜いいって聞いたんですけど。
うん、牛乳とかホットミルクか、うーん。
うん。 なんかやっぱり、つ嫌いだったので、やっぱ合わなかったで <laughs>
<laughs> あ、そう、蜂蜜がお嫌嫌いなんですか？ああ。
うん。 <chuckles> もう、なんあの、あおあったかいミルクも、牛乳も自体もそんな好きじゃないので
うんうん。 うんうん、うーん。うん。ああ。じゃあ、やっぱり個人的にね、お好きなもので、こう、気分良く
うんうん、ちょっと嫌でしたね。 <chuckles> うん、ううん。 うん。 うん。そうなんですよ。なんかね、いいよって聞いたら、おすごく試したくなっちゃうものなので、すぐ試すんですけど。あ、ダメだったっていうね、こういう実験もありますね。
うーん、うん。 はい。うーん。 うーん。
あとは、そうですね、耳耳にも結構うるさいと寝れなかったりするので。
うん。 ああ。ああ、はいはい。
うん、もう、うるさい時はもう耳に栓したりとかしてますね。
うん。 え、耳栓で、よく眠れるって言いますよね。私はやったことないですけど。うーん。
うん、ふん。 うん。 よく眠れます。あと
うん。
え、なんでしたっけ？目にこのマスクするじゃないですか。アイマスクですね。あれ、あったかくなるやつがありまして。
アイマスク、うーんうーん。 へえ。